Ja, da wird geschmust, ja.
Der hat da 'n Talent für. Nein, nein, er hat dann ein Talent dafür es so einzufordern, dass ich nicht schlafen kann.
Mhm. Ach so, da will er spielen.
Ja, ja, dann ne, der will dann schmusen bis zum Tod. Also, ich muss ihn ja kraulen. Der der der geht dann mit seinem Kopf unter deiner Hand wie so 'n Hund.
Ach, er will schmusen und du willst au okay. <laughs> Ah Gott. Ja, och süß. Mhm, ja.
Wie so 'n Hund und dann musst du kraulen. Und dann lässt er dich in seiner Hand reinfallen und solche Dinge.
Ja, ist so schön. Und deine Fischies auch.
Mhm, und Ja gut, möchte Liebe zeigen? Ich glaube, dem zeige ich keine Liebe mehr.
Doch, Fürsorge.
'N Futter.
Ja, aber du, dann das ist ja auch 'ne Form von Liebe. Ich meine, wenn du die nicht füttern würdest, würden sie alle sterben, ne? Also
Ja, natürlich, Wasserqualität muss gut sein, ich muss jetzt ich ich gucke grade drauf, ich muss die Pflanzen zurückschneiden morgen, wenn die neue Filter ankommen, wird der Filter getauscht.
Ja. Mhm. Siehst du? Ja.
Dann okay, dann zeige ich auch meinen Fischen und meinen Krebsen u ne äh, Garnelen, Liebe.
Genau, Garnelenliebe, genau und die Schnecken, ne?
Ach so, ja, ja, die Schnecken natürlich auch. Ne, natürlich nicht. Hauptsache, du weißt es besser als ich. <snorts>
Na ja. <laughs> Ach Gott. Du siehst, ich zeige mein Vögeln auch Liebe. Ich habe neulich 'ne verletzte Taube am Fenster gehabt und die war total verdreht, ich glaube, die ist irgendwo in 'n Fenster reingeflogen oder irgendwas, und also, das tat mir so leid, weil die musste ihren Kopf so ganz verdrehen und dann ist der Körper nach vorne gefallen, wenn sie versucht hat zu fressen.
<clicks tongue> Oh. Aua. Ach nein, ach Gottchen.
Ja, und dann habe ich so 'n so 'n so 'n tieferen Löffel geholt, wo man so richtig schönes Futter auch so ne, so 'n so 'n Scoop Ding und dann hat sie dann daraus gefressen. Und dann hat ja, dann saß sie ungefähr so 3, 4 Stunden bei mir am Fenster und dann da habe ich schon gemerkt, dann ging's schon besser, ne? Dann habe ich 'n bisschen Wasser rausgestellt und so, und dann war sie dann 'ne ganze Weile und auf einmal so wupp und weg ist sie geflogen, ja.
Ja. Ach, Gottchen. Mhm. Okay. Ja. Ach, sehr schön.
Ja, da habe ich mich richtig gefreut.
D da, hast du auch Liebe gegeben. Ganz viel Liebe.
Ja. Ja, und dann kam sie am nächsten Tag gleich wieder und hat des gleiche erwartet. <laughs> Oh Gott.
Ja, das ist sie wollte mehr Liebe.
Ja, ja, ne? Hat sie dann auch noch mal bekommen, und dann ging's ihr wieder richtig gut und dann habe ich gesagt: „So, jetzt musst du für dich selber suchen.“ Mhm.
Ich wurd genau. Tja, klar, irgendwann mal ist auch, äh, Zapfenduster mit der Liebe geben, ne?
Ja, ja, ich glaube, die war auch schon älter, sah zumindest so aus. Ja.
Auch armer Möp. Also, ich finde ja, er hätte mal denn bei Tauben ist halt immer so, die tun mir immer voll leid.
Mhm. Ja.